OK. Bah c'est, heu, je savais pas ça, hem
Ouais, bah, en fait, il y a un truc aussi c'est que, heu, on en a beaucoup maintenant parce qu'à chaque fois qu'ils en sortaient un, bah, il y a les adversaires qui l qui arriveraient qui arrivaient à les déchiffrer. Et heu, à chaque protocole qui a été déchiffré, ils en ont sorti un autre plus robuste.
Mmh. Oui. Oui et heu Oui. Oui, bah, oui, bah, c'est q s'ils étaient obligés de renouveler à chaque fois, enfin, s'ils voulaient pas que les les ennemis, hem, puissent, hem
Ouais, c'est ça. Et ça permettait de communiquer avec les alliés de manière sécurisée.
Ouais. Mmh. Hem, quelle quelle est pour toi, heu, l'invention qui a eu des impacts, heu, plus négatifs que positifs?
Les armes à feu.
Oui. OK.
Les armes à feu parce que, ben, on connaît tous le but d'un arme à feu. Et heu et maintenant dépendamment du pays, c'est assez facile d'en avoir, hein.
Oui m mais le, mmh C'est, mmh, est-ce que tu peux penser plus loin? Genre, en gros, moi quand je pense aux armes à feu, je pense aux aux, hem, comment on dit? Comment ils disent ça là? Feux d'arf feux d'artifice. De base, la poudre à canon
Ouais.
la poudre à canon, c'était pour les artifices, tu vois? Les feux d'artifice, tu vois et ça a été, heu, dérivé, dérivé, dérivé jusqu'à maintenant, heu, heu, voilà, donc, heu, oui, tu as raison les, heu, bah, la poudre à canon, on va dire ça.
Ouais.
La poudre à canon.
Ouais, bah, ça va plus loin. <chuckles>
Ouais, je oui et hem et on peut voir, heu
Bah, dis-toi que même les feux d'artifice, il y en a qui l'utilisent pour, heu, pour, heu, comment dire? Pour faire des guerres avec la police. Parce que j'ai vu des manifestants utiliser des feux d'artifice contre la police.
<laughs> Oui, oui, <chuckles> tu as raison. Oui, tu as raison. Donc, heu
Parce que, oui, ça peut faire mal et c'est du feu quand même.